Hem, je sais plus où j'ai vu ça, mais hem Je sais que c'est 4 4, heu, 4 domaines principaux dans lesquels a tout est à peu près lié, heu, dans tout est à peu près enraciné et du coup, essayer de de faire grandir ces 4, hem, 4 «racines», entre guillemets pour que pour que ouais, ça ça ça ça participe à la ba pour avoir une vie b bien «balancée» entre guillemets, je crois.
Ouais. Alors attends, si je fais ma musique, c'est développement personnel, oui, parce que je me je me défoule. Heu, après tu as dit quoi par rapport aux gens, c'était quoi?
Heu, f heu, heu, relation relation avec les autres
Ouais, ouais, oui, oui ça fait des relations avec les autres, OK. Après les 2 autres, c'est quoi?
Ouais, heu heu, finance.